أنا قُلت لنَفسي يعني إشمعنا ليه ما باصحاش بدري؟ ما باصحا ما انامش براحتي يعني، إيه المشكلة إن أنا ما بانامش براحتي كده؟ فقُلت لقيت نَفسي إن أنا لازم أخلّي جسمي مسترخي خالص عشان أعرف أنام براحتي. فقُلت إن أنا أخلّي جسمي مسترخي إزاي، أكيد لازم أشرب مثلًا مشروب دافي أو أشرب مثلًا حاجة تخلّي جسمي يسترخي خالص بحيث لمّا أرقد على السرير كده خلاص أغمّض وأنام. فقُمت آه، فقُمت حاطط بقى العادة بتاعة المشروب ال امم، آمم مشروب إيه، الشاي الأخضر بالنعناع. يا ن ما أقولِّكيش بُصّي مشروب الشاي الأخضر بالنعناع ده أشربه من هنا، وأنام من هنا، يعني باشربه وأنا بانام <laughs> بيساعد جدًا آه، بيساعد جدًا. فدِيَّة أنا ما كنتش حاططها خالص، أنا كنت زمان كنت بالليل دَوَّة لمّا آجي أشرب حاجة دافية والّا حاجة أقوم ضارب سَحلَب، والّا مثلًا أقوم ضارب مُغات والّا مش عارف حاجات كده من الحاجات الغريبة ديّة اللي هي مشروبات تقيلة كده، <tsk> آه.
إمم. حلو جدًا. امم. بالضبط، براڤو عليك. إمم. يا سلام! بجد والله؟ <laughs> أيوه، فاهماك. آه. تقيلة بالضبط، أصلًا هتبقى مش مش بس هتخلّيك ما تنامش، هتخلّيك برضه تَعبان يعني، اللي هو بطنك هتبقى د مش متعوّدة على حاجة زي كده بالليل يعني.
بالضبط، وب بقيت باحس بتُقل كده وبتاع ما ب كُنتش اعرف أنام بصراحة يعني لقيت نَفسي إن أنا كنت كنت ع باعمل عادة كانت سيئة جدًا. حكاية المشروب بتاع بليل السَحلَب ده وحامي كان كُنت باشربه باحس إن أنا يعني إيه لأ، مفوَّق، أنام آه بس حاسس بتُقل كده فباقوم كل شوية بقى أمسِك التليفون وأقعُد أفِر في التليفون ومش عارف إيه. من ساعة ما استبدلته بقى بال بالشاي الأخضر بالنعناع امم يا نه ما أقولِّكيش الموضوع قَلَب 180 درجة كان أبيض بقى أسوِد آه، أو العكس بقى، كان أسوِد بقى أبيض آه، بالضبط، أيوه. <laughs>
إمم. يا سلام! آه، كان أسوِد بقى أبيض بقى أبيض بقى أسوِد إيه؟ قُلت بتخلّيك بقى رايق وبتنام <chuckles>
آه، بالض بُصّي يعني قَلَب ال اليوم معايا بصراحة بالليل من ساعة ما ما اشرب كوباية الشاي الأخضر بالنعناع دِيَّة ألاقي نَفسي فعلًا حرفيًا يعني أ حاطط لنَفسي ميعاد إن أنا أنام فيه اللي هو 22:30 ألاقي نَفسي حطيت دماغي على المخدة 22:30 بالضبط، خلاص فصَلت.
إمم. براڤوعليك. بتاكل رز مع الملايكة. <laughs>